ครับ
พอ พอนึกออกไหมครับว่า เคย เคยดูหนังเกาหลีที่มันมีอาหารพวกนี้เปล่า? <chuckles>
อุ๊ย ฟังดูน่าสนใจ แล้วรูปลักษณ์ เอ่อ รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับ? ลองอธิบายมาให้ผมหน่อย
ชา ลูกร่างมันจะ ป ว่า บางทีก็เป็นลูกชิ้น บางทีมันก็จะเป็นแบบแผ่นเหมือนลูกชิ้นปลา แล้วแบบว่า ทำมางอ ๆ แล้วก็เสียบไม้ต้มเอาไว้
อ๋อ อุ๊ย ฟัง ฟังดูน่ากินมาก
แล้วแบบ คือ ส ใช่ครับ หยิบ หยิบขึ้นมาแล้ว คือไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลย รู้สึกแบบน้ำซุปของเขาอะที่เข้านึ่งอยู่ หรือเขาต้มอยู่เนี่ย คือมันอร่อยอยู่แล้วอะ เรากินแล้วแบบว่า อ ฟินมากกับอากาศเย็น ๆ เนี่ย ที่เกาหลี น
อ๋อ ครับ ฟังดูแล้วมันเหมือนมันเป็นเต้าหู้แล้วเรามีซุปนะครับแทนน้ำจิ้ม อะไรพวกนี้ แล้วผมอยากถามหน่อยว่าระหว่างของสตรีตฟูดไทยที่เป็นพวกลูกชิ้นกับของเกาหลีใต้ เอ๊ย ของเตาหลีใต้เนี่ย อะไรอร่อยกว่าครับ?
ฮึ ใช่ ๆ ๆ เหมือนต้มอยู่ในซุปตลอดเวลา อะฮะ เสียบไม้ต้มเอาไว้ ครับ อืม โอ้โฮ! มัน มันเป็นคนละสไตล์ครับ รูปเหล่า อย่างบ้านเราเนี่ย ถ้าเป็นลูกชิ้นต้มผมนึกถึงไอ้พวกลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเอ็นที่มันแบบว่า น้ำจิ้มเดือด ๆ แล้วอยู่อย่างงั้นน่ะ แต่แน่นอนผมต้องเอนเอียงมาให้ทางไทยอยู่แล้ว เพราะว่ามันมีความเผ็ด รสชาติมันจะถูกปากเราหน่อย แต่อย่างที่เกาหลีที่บอกประทับใจ ก็เพราะว่ามันดูแปลกสำหรับเรา
อ๋อ อา ครับผม คนไทยถูกปากอยู่แล้ว ครับผม อา ดูแปลก ครับผม
อะฮะ เนี่ย 2 เมนูง่าย ๆ นะ เวลาผม ผมไปเดิน ส เดิน ก อ่า เดินเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ย จะซื้อคู่กินเลย ทั้ง Sprite เลมอน กับว่าไอ้เหมือนลูกชิ้นต้มเนี่ย
อืม อา จากที่คุณเล่ามาให้ผมฟัง เอ่อ ผมอยากถามว่าคุณซื้อมาในปริมาณที่เยอะไหมครับ? แบบว่าซื้อถี่ไหมครับ? หรือว่าซื้อมาให้
ครับ ผม กินทุกวันอะตอนไปเที่ยว เกาหลีประมาณ 4 วัน ผมกินทุกคืนเลย <chuckles> เวลาเดินเที่ยวอะ ใช่ ผมว่าก็จะมีอาหารอย่างอื่นอีกที่ไปแวะทานนะ แต่แบบ ไอ้ 2 อย่างเนี้ยจะต้องแบบซื้อก่อนเลยเป็นเมนูเปิดเลยอะ <chuckles>
<giggles> ทุกคืนเลย ถูกใจไง อา เออ ผมอยากทราบว่ามันอยู่ในเมืองอะไรอะครับ? ของกินที่เราไปซื้อมาเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟัง